อืม อุ๊ย แต่อย่างงี้มันก็ยากนะ เพราะว่า คือเราอยู่ด้วยกันน่ะ มันก็ต้องเจอหน้ากันทุกวัน กินข้าว เข้าห้องนอน อะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างเงี้ยคุณใช้ชีวิตต่อไปยังไงคะ?
หนูเองค่ะ ค่อนข้างลำบาก เพราะว่าหัวเดียว กระเทียม ลีบ คือ จะไป ทำเอกสารอะไร ก็ไม่รู้ต้องไปที่ไหน ไปเปิดธนาคาร ก็งง ๆ หลง ทาง โดน homeless วิ่งไล่บ้างอะไรบ้าง เราก็รู้สึกท้อ นี่ยังไม่ถึง หนึ่ง เดือน แต่เราต้องอยู่ที่เนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด 2 ปีอะ เราก็กลับมาคิดกับตัวเองว่า เฮ้ย มันไม่ได้แล้วนะ ถ้าเราจะเป็นอย่างงี้ต่อไปเนี่ย เราจะไม่รอดจริง ๆ
อืม อืม อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ โอ้โฮ แล้วอย่างงี้นี่คุณได้แบบว่า พยายามที่จะแบบคุยกับพวกเขามากขึ้น หรือว่าสื่อสารกับพวกเขาให้เข้าใจในสถานการณ์ของคุณมากขึ้นไหมคะ?

อืม แสดงว่าจากตอนแรกที่แทบจะไม่คุยกันด้วยซ้ำ แต่การที่คุณกล้าคิดนอกกรอบ ก็คือ "โอเค ไม่คุยกับฉันได้ งั้นฉันไปเรียนภาษาเธอก็ได้" กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงอาจจะพูดได้เลยว่า เขาก็คือเหมือนเป็นครอบครัวของคุณที่อเมริกาได้เลยใช่ไหมคะ?
ใช่เลยค่ะ มันรู้สึกเหมือนว่าเนี่ย คือ บ้านของเราจริง ๆ คือมันไม่ใช่สถาน ที่ แต่คือคนกลุ่มเนี้ย แล้วเราก็ รัก พวกเขามาก ๆ เลย จริง ๆ อะค่ะ ทุกวันเนี้ยกลับมาไทยน่ะนะ ได้ประมาณ ประมาณ 5-6 เดือนแล้ว ยังโทร คุยกัน ทุกวันบอก "เมื่อไรจะกลับมา? คิดถึงอาหารของเรานะ เนี่ยไม่ได้ เผ็ด เลยนะ" มีบ่น อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือฮึ อือฮึ อืม

เป็นไปในทิศทางที่ดี คือเขาเหมือนครอบครัวเราเลยอะ เรารู้สึกถึงความอบอุ่นน่ะ ด้วยความที่เขาอะอยู่มาก่อนเราเทอมหนึ่งอะค่ะ เขาก็ได้มีการพาเราไปรู้จักกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มของเขา คน Dominican ที่เป็นฝาแฝดอะ ใน สาว ๆ ในแก๊งเนี่ยมี 5 คน เป็นคน อเมริกัน หมดเลยนะคะ แล้วก็ อ่า เขาก็จะสอนเราภาษาสเปนแบบเยอะแยะมากเลยนะคะ แต่ ว่าเวลาที่เราทำกับข้าว ทำอาหารด้วยกันอยู่ที่บ้านน่ะ เราก็จะมีทำอาหารไทยให้เขาทานด้วยเนี่ย เขาจะเลิฟ มาก ในอาหารไทย แล้วก็ตอนแรกเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้ แต่พอเราอยู่ไปได้ 6 เดือนเนี่ยคะ กินเผ็ดเทียบเท่าคนไทยเลยนะ 3 สาวนี้
อือ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือ อือฮึ ค่ะ อื้อฮือ โอ้โฮ อุ๊ย แสดงว่าอย่างเงี้ย ตัวคุณเองอะก็ไม่ได้แค่ปรับตัวเข้าหาเขาอย่างเดียวนะ ในเรื่องของการพยายามพูดภาษาเขา แต่เหมือนคุณแค่ต้องการจะสื่อให้เขารู้ว่า เฮ้ย ฉันก็อยากจะเป็นส่วนร่วมด้วย แต่พอได้เข้าไปแล้วเนี่ย คุณเองก็มีการได้ทำอาหารไทยให้เขากิน ได้ให้เขาเนี่ยรู้จักกับวัฒนธรรมเรามากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่ เลยค่ะ แล้วพอเป็นแบบนั้นมาเรื่อย ๆ เนี่ย โอ้โฮ มันรักกันแบบรักกันมาก ๆ อะ ฉลองคริสต์มาส ทั้ง 2 ปีเนี่ย คือ ค เราก็จะไปนอนบ้านเพื่อนบ้าง จะไปฉลองกันที่ อ่า resort ski resort บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอ เขารู้ว่า เราทำอาหารเกร่ง เก่งเนาะ แล้ว 3 สาวเนี่ยไม่ทำอาหาร จะกินแต่ซีเรียลกับ ขนม ปังทาแยมอยู่อย่างงั้น กลายเป็น ติด ใจอาหารไทยค่ะ แล้วเราก็เลยกลายเป็นเชฟประจำบ้านเนี่ย 3 สาวเขาอะจะหารเงินกันเพื่อซื้อวัตถุดิบ ซื้อข้าวสาร ซื้อหมูสบ เห็ดเป็ดไก่ ส่วนเราเป็นคนทำอาหารค่ะ เราไม่ได้เสีย เงินใน ตรงนั้น โอ้โฮ ประหยัดไปเลยทั้งชีวิต
อืม อืม อืม ค่ะ อือฮึ อือ อืม โอ้ โอ้โฮ โชคดีมาก ๆ เลยอะ เพราะว่าการไปอยู่อเมริกานี่ก็คือแบบว่า ค่าครองชีพค่อนข้างสูงด้วยนะ การที่เราใช้ความสามารถในด้านการทำอาหารไทยของเราเนี่ย ให้เขาแบบว่าได้ชิมแล้วเขาชอบนี่ แล้วเราไม่ต้องซื้อนี่คือดีเลยอะ แค่แสดงฝีมือ ออกแรงอย่างเดียวไม่ต้องออกเงิน
ใช่ แล้วก็ไม่ได้มีคนร้างจานด้วย แค่ต้องเก็บ ๆ ใส่เครื่องล้างจานเนาะ แล้วอยู่ที่นู่น นะคะ เพื่อน ๆ เนี่ยค่อนข้างปกป้องเรามาก ๆ ถ้าผู้ชายคนไหน ท่าทาง แบบว่า เหมือนเขาอยู่มาก่อนเขาจะรู้ว่า เพื่อนร่วมห้องคนเนี้ยนิสัยดีไหม ใครเป็นเสือ ผู้หญิง ถ้าใครเริ่มมาจีบเรา มาชอบเราเนี่ย นะ สาว ๆ เนี่ย ก็จะกันกันเลย บอกว่านายคนเนี้ยไม่เลิศนะคะ แล้วเขาก็ จะแบบ มีโคด เป็น เป็นคำภาษาสเปนของเขาอะ ที่เวลาเอาไว้พูด เวลาผู้ชายคนนี้ไม่เลิศ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม อืม อือฮึ อืม อือฮึ อือ อือฮึ อืม โอ้โฮ แล้วอย่างเงี้ย ก็แสดงว่า แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ตัวคุณเองได้ฝึกทักษะภาษาสเปนได้แบบ ได้แข็งแกร่งขึ้นมากด้วยไหมคะ?

อืม พูด เป็นภาษาสเปนเลย
ถูกต้อง หลัง จากนั้นอะนะ
โอ้ ว้าว! รีแอคชัน เป็นยังไงคะ เพื่อน คนนั้นหัน มาเลยไหมว่า "เธอคือใคร?" <chuckles>
เขา Jaw drop อะค่ะ กรามเขาหล่น ลง ไปอยู่ที่พื้น เขาอ้า ปาก ค้างแล้วก็อึ้ง แล้วเขาก็ขำกันใหญ่เลย แล้วเขาก็แบบ เหมือนแบบ อุ๊ย! ชมเราว่า เราเนี่ยสำเนียงดีนะ แต่ว่ายัง พูดไม่ ถูก แล้วก็แบบ เหมือนว่า เฮ้ย ไม่คิดว่าเราอะจะมาเรียนภาษาเขาเพื่อที่จะ พยายาม เข้ากับเขา หลังจาก นั้นล่ะค่ะ พวกนางก็รับเราเข้าฝูงเลย
อืม <chuckles> อืม อืม อือฮึ อืม คราวนี้ก็คือได้รับการยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขาอาจจะเห็นถึงความพยายามของคุณเนาะที่แบบว่า ตัวคุณอุตส่าห์ไปเรียนภาษาเขาอะ เพื่อที่จะได้แบบว่า เออ เป็นส่วนหนึ่งได้แบบว่า ได้ ได้ไม่ต้องไม่เหงาอยู่คนเดียว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะ หลังจากที่เริ่มพูดคุยกันแล้วอะค่ะ ในเรื่องของการไปทำกิจกรรม หรือว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันเป็นไปในทิศทางไหนคะ?
ใช่ค่ะ